Ah, non lo sapevo questo. <chuckles>
Perché sui tetti dei palazzi del Cairo c'è un'altra città sostanzialmente, c'è della gente che vive lì e non scende mai. <chuckles>
Sì. Okay. Ah, mai. Ni <chuckles>
Mai, <chuckles> quasi mai. Vivono lì, insomma. E, quindi, uhm, mi sarebbe s mhmm, piaciuto tanti anni fa fare un reportage su questo, no, perché praticamente commercia un secondo mercato in alto, c'è proprio una vita diversa. E mi sarebbe piaciuto un sacco, però ovviamente devi conoscere una famiglia di lì, che ti porti in giro, come le favelas in Brasile, cioè, devi conoscer qualcuno den Ec
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Bello, i No, è interessantissimo. Mh-mh. Ma ti dico che Sì, però sono molto ospitali, sono loro amano gli italiani, perché ho parlato, e fanno che gli italiani per loro sono visti come egiziani, no, perché loro considerano che noi abbiamo co la stessa mentalità loro, lo stesso cuore grande dicono così, no?
Sì. Sì, sì. Ce
Cioè sono molto ospitali. Io ho conosciuto, parlato e solo parlando mi so fatta tantissime amicizie. Mi fanno: "Guarda, io ti porto qua a Marsa Alam, ti ti aiuto io a comprare i prodotti non turistici." Cioè sono molto, molto ospitali.
Sì, son molto carini, sì. A me
Sì, infatti si ha un'idea di loro distorta, da quello che è in real realtà. Cioè, ovvio che se vai al Cairo, il loro lavoro è vendere, quindi ti importunano, ma oltre al Cairo, se vai da n'altra parte è tutta n'altra roba.
Sì. Guarda, ti dico, io ho avuto un'esperienza, ehm, a nord del Brasile, in una zona in cui cioè, mhmm, praticamente si entra in Amazzonia e le persone che ho conosciuto, malgrado ovviamente la povertà, il posto perché poi dormivo in casa con loro, ma tipo capanne di fango, cioè io non pensavo che in Brasile ci fossero delle realtà così.
Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Cioè l'hai vissuta l'hai vissuta la in modo reale, non in un albergo e robe. Ah okay.
Sì, sì, so stata co loro. Eh, dovevo fare reportage, quindi ero con loro. E ti dico, da un lato mi ha insegnato che se sto senza mangiare divento cattiva, perché io tipo so stata 15 giorni senza mangiare praticamente niente. No, davvero, è stato un'esperienza durissima. Ma, anche loro non avevano nulla, quindi
<chuckles> Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Marò. Beh, immagino.

Eh, io avevo portato lì de de delle cose, ehm, però vedevo che, uhm, prima davano da mangiare a me poi ai bambini. Allora io per non toglier niente ai bambini, non mangiavo sostanzialmente. <chuckles> So andata avanti a arance e a banane per, non so, 15 giorni.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Eh beh. <chuckles> Sì, diciamo che è dura mol cioè, secondo me è molto più dura per noi, che siamo abituati ad avere tutto, all'improvviso non avere niente. Loro sono abituati ormai a questa vita e si sono adattati, anche il loro metabolismo, tutto si è adattato. Noi siamo viziati quindi <chuckles> eh, fai fatica.
Ehm Sì. Sì. Viziatissimi. E mi e mi ha insegnato, ecco, qualcosa di inaspettato, nel senso che da lì io ho cominciato a aprirmi molto di più con le persone, a essere molto più comprensiva, a smettere con i vizi, nel senso, a voler la borsa, ehm, magari di quel tipo, piuttosto che le scarpe di quell'altro. Ho cominciato a fregarmene, cioè, perché comunque a prescindere mi sentivo fortunata.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esatto. Sì. No, concordo, eh Ma secondo me viaggiando capisci questo. Chi non viaggia lo vedi che f cioè tu camminando per la città, capisci chi non ha mai viaggiato perché
Sì.
cioè hai un altro attitude, hai un'altra, mhmm, ti esponi molto molto diverso. Io andando in Egitto ho capito molte cose che ho sono inutili. Cioè questi questi ragazzi lavorano 50 € al mese
Sì, è vero. Sì, sì. Sì. Sì, sì. no, ma poi hanno delle vite durissi
che non è niente, e non si lamentano. Noi ci lamentiamo subito per qualsiasi cosa, solo perché il capo non ci ha dato quella mezz'ora extra. Cioè noi ci lamentiam mentre loro vivono con 50 € al mese.
Sì, poi con delle vite durissime a casa, perché poi fosse solo il lavoro, dopo hanno delle vite che sono super dure, quindi, uhm, devo dire
Sì. Mh-mh. Sì, ma lavorano tantissimo, dalle 7 del mattino fino a mezzanotte. È assu è assurdo.
devo dire Eh, poverini. Eh, sì. Quindi ecco, questo questo insegnamento, penso che andrebbe fatto, cioè, tutti dovrebbero vivere almeno un momento così, perché senti proprio la testa che fa un click, no, e dici: "Okay, ma io tutto quello che ho mi serve? No. Ma a me servono tutte 'ste cose per essere felice? No". <chuckles> Quindi
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Esatto. Poi per viaggiare non servono tutti 'sti soldi come la gente dice, tu puoi viaggiare anche in modo molto basi basic. Cioè non serve hotel di lusso per viaggiare, anzi viaggi meglio nella realtà e impari di più.
Esatto. Sì, sì. No. Ma scherzi? Sì, verissimo, verissimo. Brava, brava. <chuckles> Finalmen finalmente qualcuno che viaggia. <chuckles>
Dai, è stato è stato un piacere. <chuckles> Stato un piacere. Ci sentiamo. Buona buona giornata. Mh, cia ciao.
È un piacere anche per me. Benissimo, grazie mille. Ciao, ciao, ciao.